Sim, muito. Por exemplo, hã, quando eu me mudei para Itália, aonde pra onde eu me mudei, a tran a tranquilidade
Hã? Hã. Aham.
o silêncio, eh, assim até uma uma uma coisa, <clicks tongue> é é uma metáfora, né, o silêncio era ensurdecedor.
Certo. Entendi, concordo, entendi.
Porque era muito tranquilo, muito, a cidade então, eh, eu tive que me acostumar com essa tranquilidade de novo. Agora que eu imigrei de novo, eu voltei para loucura de cidade grande.
Ai que bacana, que bacana. Eu imagino, imagino. Hã. Ai, sério?
Aqui a cidade onde eu estou agora ela é bem, eh
Bem povoada, bem movimentada.
bem movimentada, exatamente, igual a minha cidade lá no Brasil. Então
Aham, aham. Olha, aham.
Assim, eu voltei de novo para aquela rotina corrida, ônibus, sabe, pegar ônibus, daí vai para lá, vai para cá. Então, assim, mudou, me mudou novamente.
Eu imagino. Ai que terrível. Aham. Olha, vamos ver então como vai ser esse processo de adaptação, você vai fazer bem para você também, né, porque é isso que é importante. Ai que bom.
Eu acredito que sim, já tá fazendo na verdade. <laughs>
Ai que legal. Então acho que é isso que importa, no meio de tantos desafios que você se sinta bem, né, no meio desse processo de mudança e isso te faça bem. Olha, adorei, adorei falar sobre esse assunto com você, espero a gente tenha nova oportunidade de se encontrar aqui, viu?
Com certeza. Com certeza. Eu também. Com certeza nos encontraremos. <laughs> Um abraço viu, até a próxima.
Tá bom, então. Outro, até a próxima.
Tchau.

Desde o começo 2 anos.
Olha, já tem muita bagagem.
2 anos já que eu saí do Brasil. E mas eu acabei voi voltando, fiquei 4 meses lá porque eu tive que cuidar da minha mãe, teve que fazer uma cirurgia tal e daí agora eu voltei para Itália no começo do ano e estou aqui na Irlanda faz 3 semanas. <chuckles>
Aham. Aham, aham. Olha, que legal! Olha, você tem muita bagagem, né. Esse processo de mudança de vida para você é algo, eu não tenho con eu eu, olha, mais uma vez eu vou te dar parabéns, porque eu, olha, não, mas é porque merece, eh, você está sozinho, você está enfrentando os seus desafios, você está passando por esse processo até encontrar um lar de verdade ou um lugar que você queira ficar ou que você vai querer voltar para o Brasil, enfim, uma hora você vai entender o o o a lógica disso, mas hoje quando eu penso em imigrar de novo eu falei para o meu marido: "Olha não me invente, em imigrar de novo." É porque foi uma decisão dele. Só que eu sou daquela esposa companheira se o meu marido levanta, eh, pronto, eh eh, eu digo que ele, eh eh, arruma a bola e eu chuto para o gol porque normalmente ele joga na minha mão a responsabilidade de resolver os processos e tal, e e tem sempre no no relacionamento um que é mais ação e o outro é mais a ali, é, a reação exatamente. E aí eu digo para ele: "Olha não não me invente mais não" porque é uma mudança de vida muito grande, é documentação, rotina, processo de adaptação, emocionalmente, como você mesmo já passou por essa fase, né, então assim, né, não é nada fácil.
S sim. Obrigado, imagina. <chuckles> Sim. Sim. Exatamente, exatamente. É. De sair daqui. <laughs> Sim, topa tudo. Uhum. <laughs> Certo. C A reação, né. É, e na É muito grande, muito grande. Muito grande. Sim. E assim, o que também muda muito é a cultura do lugar, o idioma
Hã. Isso, é verdade. Aham.
Sabe isso isso eu estou isso eu estou passando aqui pela primeira vez aqui, porque na Itália eu, eh, falava italiano, né. Agora aqui tem agora aqui mudou para tudo para o inglês. Então
Ah. Com cer Ah, jóia. E, mas você fala inglês?
Falo, falo sim. Eu não falo perfeitamente mas dá para me virar. <laughs>
Ah, então pronto então ainda bem, né, que surgiu Sim sim, o meu é inglês selva, <chuckles> então então esse inglês não, o seu já é o inglês que você consegue se comunicar, o meu já seria bem desafiador. Então o que você falou é muito importante. Essa questão de cultura, de idioma eu acho que pesa bastante, né.
Sim, eh, eu também. <laughs> Sim. E muda a gente totalmente, sabe, muda muito, assim, que influencia, né, na nossa no nosso ser.
Muda, muda eu imagino. Isso isso que eu ia te perguntar, é exatamente, você já se sentiu influenciado pelo país onde você está, por essa mudança, alguma coisa que antes, eh, você não tinha e que hoje você tem e que você gostou?